Oui oui, c'est le début de la fin. Ouais ouais, c'est le dé c'est le début de la fin. Comme une fois, heu, ouais.
Oui, non, mais c'est ça, clairement. Mmh. Surtout que si ouais?
Mais, par exemple dans mes, heu heu, dans ma famille par exemple, heu, mon frère et heu, et son épouse, ils étaient amis avec, heu, d'autres, heu, personnes et un jour ils vont les voir, quoi, ils sont invités à aller les leur rendre, heu, visite et heu, la la femme, heu, elle avait, heu, bah, elle était encore en elle avait pas fini de de de faire ses ses tâches ménagères, alors on les faisait pendant qu'elle était avec eux, alors ils se disaient ou ou aussi elle devait, heu, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait empaqueter sa valise puis elle le faisait, heu, devant eux, elle disait: «Bah, heu» Heu, ils s ils se sont trouvés un peu insultés, quoi, un peu délestés, ils ont dit: «Faut pas exagérer non, heu, on n'est pas, heu, on on vient vous rendre visite, on n'est pas du n'importe quoi, là». Alors en fait c'est c'est ouais ouais, ouais ouais. J'avais une cousine qui faisait, heu, ça aussi. Pareil, heu, je vais lui rendre visite telle qu'elle elle fait ses ses tâches administratives là, heu, bon bah tu trouves un mo un autre moment pour les faire quand même, hein.
Ouais. Ouais. Mmh mh. OK. OK. Oui, je comprends. Bah, oui, oui. C'est oui, c'est un peu bizarre. Mmh. Ouais. Non, mais c'est ça en fait, enfin si on vient, c'est pas pour que la personne fasse quelque chose pendant qu'on est là, heu, qui nous qui nous concerne pas en fait, enfin
Heu Bah, surtout que si si ce qu'elle si ce qu'elle fait lui demande une certaine concentration, lui demande de nous délaisser complètement, quoi.
Bah oui. Oui, c'est ça, dans ce cas-là, je je viens pas maintenant, quoi. Je je te laisse faire ton truc et, heu <chuckles> non mais c'est ouais, c'est sûr.
Ouais. Ouais. Oui oui j'ai j'ai plein, plein de choses comme ça. J j ouais, ouais, j'en avais une autre, heu, on se rencontrait qu'est-ce qu'elle faisait elle? Ah oui elle avait l'habitude d'appeler quelqu'un pendant 1/2 heure alors, heu, voilà pendant que je suis chez elle, heu, elle fait son appel, heu, téléphonique d'1/2 heure, heu, non mais n'importe quoi, elle me dit: «Heu, te repose-toi, repose-toi, je vais faire mon appel téléphonique». Heu, elle avait pas besoin de faire, heu, cet appel téléphonique, hein, heu, elle était occupée ce jour-là avec une autre copine, bon ben, voilà, surtout que c'était à une copine en plus.
Ouais ouais non, c'est c'est clair, hein. Oh là là, mais Ouais, non c'est Ouais, d'accord. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, donc c'était pour discuter, heu, de ceci, cela, des choses de la vie sans plus, quoi. C'était pas, heu, ouais, ouais.
Bah Ouais ouais ouais.

Et et quelquefois, il parlait même en regardant son téléphone alors il projetait s au téléphone et j'entendais pas ce qu'il disait, alors je lui faisais répéter, et il aimait pas ça. Heu, alors, heu, oui, ça, ça n'a pas duré, heu, longtemps. Et
Ouais, je comprends. Bah, c'est clair. <chuckles>
Ouais ouais, et la et les et la dernière fois que <chuckles> je l'ai vu, heu, il, heu, il voulait aller aux toilettes avec son téléphone portable. J'ai dit: «Oh là là là là là là, si tu l'emmènes»
Oui. Ah oui. Tu vas le laisser? Ouais. <chuckles> C oui, il va rester ouais, ouais. <chuckles>
«tu vas». Non, j'ai dit: «Tu vas rester là-bas, heu, longtemps». Et heu, bon, al j'ai réussi à le convaincre de le laisser sur la table, il est allé aux toilettes et il a pas mis, heu, longtemps. Et dans le passé, il mettait longtemps, mais comme il était un peu handicapé physiquement, heu, je me suis dit que c'est dû à son handicap. Mais quand j'ai vu qu'il était revenu, heu, vite fait, je m'étais et je et j'ai réalisé que c'était à cause, heu, du téléphone. Donc, c'est, heu, ça c'est, heu, ç ça c'est un manque de respect total. C c'est vraiment
Ouais. Oui. Ah! Oui, oui, bien sûr. Ouais. Oui, non, mais complètement, heu. Enfin, je trouve que voilà, il faut aussi savoir, heu, mmh, c'est ça, il faut savoir voir le manque de respect et voir quand on nous écoute pas, en fait, heu, des fois, c'est c'est juste des choses comme ça et enfin, «juste», je mets des guillemets, hein, mais voilà, quoi, faut
C'est c'est inacceptable. Ouais, ouais. Oui parce que c'est difficile d'avoir une conversation avec ces personnes, ils sont pas là, ils ont pas toute leur tête donc, heu
Ouais, c'est ça, mais c'est ça, mmh. Faut pas se laisser faire non plus, parce qu'après, ils vont penser qu'en fait, heu, bah, c'est le meilleur moyen de nous prendre pour acquis, hein, finalement.
Voilà, voilà. Ah ouais, exactement. Ou alors il veut me montrer le truc qu'il y a, heu, qu'il navigue, mais moi ça m'intéresse pas ça, heu. Je fais ça, heu, à la maison. Et puis et puis, heu, il est, hem, il est très, heu, gadget, donc il s'intéresse à des trucs qui, heu dernier cris, là le dernier appareil qui est sorti. Mais moi ça m'intéresse pas. J'ai mon appareil, j'en ai pas besoin d'autres, j'ai pas, heu, besoin de donc ouais exactement, hein. Ah bah merci pour la conversation, hein.
Là ils vont penser Mais c'est ça, oui, enfin je pense que mmh. Ouais. Ouais, ouais, je comprends. Mmh mh, ouais. Oui, de de ça, quoi, ouais. Mmh, c'est des choses, heu, qui sont ouais. Merci aussi. <chuckles>